Evet, evet ya aynen öyle. Ben de sürekli bilgisayar başı, yani bazen hani gerçekten o bilgisayar koltuğuna yapışacakmış gibi falan hissediyorum ve şey diyorum "Bir kalkayım hani şöyle bir evin içinde de olsa yürüyeyim." falan. Ben gerçekten hani ofise gittiğim zamanlarda yani pandemi öncesinde falan da, ben ofiste daha az çalışıyormuşum. Onu fark ettim, evde çalışmaya başladıktan sonra. Çünkü evet, bir de yanına biri gelir, şey sorar, iki muhabbet ediyorsun falan ya ofiste böyle. O yüzden, eee, gerçekten daha az çalışıyormuşum ama evde ciddi anlamda çok fazla çalışıyorum. O yüzden mesela aslında evde çalıştığım günler çok daha yorgun hissediyorum kendimi.
Hı hı. Hı hı. Heh, heh. Değil mi. <chuckles> Hı hı. Hıı. Hı hı. Hı hı. Hı hı. Heh, heh. Değil mi? Saat 5-6 olduğu zaman çıkardın aslında yani değil mi? Şimdi çıkamıyorsun da bir yere. Hı hı. Heh, a tabii, tabii. Hı hı. Hıı. Hı hı. Hıı. A evet değil mi? O bende de oluyor. Yani ofise gitmek istiyorum aslında ben de. Bir ara sıra bir ofisi göreyim. Bir gideyim geleyim. Yani iki insan görünce bile aslında hani bir şekilde onunla bir çaya çıkıyorsun, bir kahveye çıkıyorsun aslında. O bile iyi geliyor insana ama evde dediğin gibi yani kimle nereye gideceksin? Özellikle hani, sevgilin veya eşin işte evde yoksa açıkçası daha da sıkılıyorsun. Tek başına evin içinde dön, dön, dön. Nereye kadar yani değil mi? Bir sonu yok. E Hı hı.
Ekrana bakmaktan sürekli evet. Evet. Hı hı. Evet, evet mod'um değişiyor. Hı hı. Evet, o yüzden yani mutlaka böyle bir hobin olması gerekiyor hani işte yani işte hani ve şeyi bilmek gerekiyor galiba iş bittiği anda o laptopu kapatmayı bilmek gerekiyor sanırım. Yoksa zaten dediğin gibi boş zaman kalmıyor. Boş zamanında böyle o yorgunlukla sadece zaten halsiz bir şekilde geçiriyorsun hobiyle ya da işte herhangi bir şeyle ilgilenmezsen. O yüzden
Hıı. Doğru. Ha ha. Hı hı. Hı hı. A, evet değil mi? Hı hı. Hı hı. Hı hı. Doğru. Tabii ya. Hı hı. Aslında hobiler edinmek gerekiyor değil mi açıkçası? Yani bizim için bir, yani mesela bilgisayarı bizi kapattırıp bir dışarı çıkıp bir hava aldırmalık veya evin içinde artık, ne yapıyorsak hani ikinci bir işimize geçmemiz lazım. Hı hı. Hı hı. A doğru.
Evet. Evet, evet. Yani çıkıp böyle bir yarım saat bile yürüsen o kadar iyi geliyor ki hani ben bazen hani bunu bir rutine hani oluşturmaya çalışıyorum ama her zaman tabii yapamıyorum, işin yoğunluğuna göre değişebilen bir şey ama aslında mesela bunu her gün yapmak istiyorum. Bu konuşmadan sonra biraz daha dikkat edeceğim yapmam lazım.
Hı hı. Hı hı. Hı hı. Hıı. Hı hı. Hı hı. Hı hı. <chuckles> Evet evet. Ya kesinlikle ya. Hani bir yarım saat olsa da bir yürüyüş, 1 saat bile olsa da bir yürüyüş, hani illa tempo olmasına gerek yok. Gezi mod'unda bir yürüyüş bile aslında gerçekten fark eder yani. Hobi dediğimiz şey zaten illa böyle hani ekstrem olmasına gerek yok. Ne bileyim çok pahalı bir spor salonuna gitmek veya ne bileyim işte puzzle yapmak, kitap okumak tarzı değil de dümdüz yürümek ya. Hani mesela market gezmek benim hobilerimden birisidir açıkçası. Boş zamanlarımda mı raf arasında gezinirim yani. Sen de muhtemelen beni anlayacaksın. Onun verdiği haz çünkü başka oluyor değil mi?
Hı hı. Evet. Hı hı. Hı hı. Evet. Ben de market gezmeyi çok severim.

Aynen öyle, katılıyorum kesinlikle sana, yani orada biraz şey var ya bir de zamanda çok hızlı geçiyor ya o zamanı hep verimli kullanmaya çalışıyoruz. O yüzden, bana da, böyle, hani, Instagram'da ya da hani sosyal medyada kim ne paylaşmış hadi Reels'ları izleyeyim falan, hani, o, bu 2-3 saatimi öyle şeylerle öldürmek istemiyorum ben de açıkçası.
Hı hı. Hı hı. Hı hı. Heh, heh, evet. Hı hı. Hı hı. Hı hı. O, tabii ya. O çok sıkıcı bir şey oluyor ve çok verimsiz bir şey oluyor aslında. Dediğim gibi boş zaman değil de o zaman öldürmek oluyor aslında değil mi?
Evet. Yani hani Evet, evet zaman öldürmek oluyor gerçekten çünkü o anda hani hiçbir şey de katmıyor ya sana sadece izlemiş, bakmış oluyorsun, geçmiş oluyorsun böyle.
Hı hı. Hı hı. Hı hı. Doğru, doğru. Heh, heh. Yani verim de yok aslında. Ama dediğimiz, aslında saydığımız şeyler bayağı, gayet verimli ve bence boş zamanı. Tam tadında halle halledecek, tam zamanında geçirmemizi gerektiren şeyler aslında bunlar. Yani tam tadında bunları yapmaya devam ettirelim ve yeni şeyler katalım bir kendimize.
Evet. Evet. Aynen öyle. Umarım.